Tja, das ist das ist schwierig. Du könntest einfach sagen: „Okay, ich ich dreh hier durch. Ich hab überhaupt keine Zeit mehr für mich selbst. Jetzt, jeden Sonntag, weiß nicht was, von 8:00 bis 10:00, das ist meine Zeit, und da verschwinde ich“ und
Ja, ne? Mhm. Mhm.
ich weiß nicht. Und dann dann dann müsste sich deine Frau dann auch 'ne Auszeit aussuchen dürfen, wo eben der eine mal mit den Kindern abhaut: „Okay, jetzt gehen wir spazieren“ oder wenn's wenn's Wetter draußen garstig ist, da gibt's ja sicher irgendwelche anderen Plätze, wo man mit Kindern hingehen kann. Und, dass der andere Partner auch mal einfach wirklich sich selbst sein kann, ohne jetzt an die ans Geschirr zu denken, was vielleicht gespült werden müsste oder irgendwas, sondern einfach mal <exhales> atmen. Ist wichtig.
Genau, genau, das muss der Richtig. Mhm. Ja, genau. Ja, das ist auf jeden Fall 'ne gute Idee, so diese diese diese Abwechslung an an an, äh, Verantwortung für die Kinder, ne? Also, äh, wirklich mal so für so für 2, 3 Stun
Ja, mit Kindern im Haus kriegst du ja überhaupt nix gebacken. Da kannst du dich mit deiner Gitarre hinsetzen und und das geht vielleicht 10 Minuten, bis du gestört wirst. Ja.
Genau, genau. Ja. Ja, ich mag die Idee. Das ist schon 'ne tolle Idee. Dank dir. Da da rede ich mal mit ihr und ich glaube, das wird ihr auch ganz gut gefallen.
Ja, hoffentlich, das klappt das für dich.
Ja, dank dir. Super. Tschau, tschau.
Tschüss.